É, então, nesses nessa 1 hora e meia, mais ou menos, que eu tiro, né, por dia pra pra relaxar, pra fazer alguma coisa pra desestressar, tirar o foco, às vezes do trabalho, ou então, eh, de alguma outra obrigação, eu costumo ver nesse momento, mas assim, eu já eu escuto e pra, eh, pode ser no transporte, pode ser em qualquer outro lugar, sabe. Porque é tão agradável, que é uma atividade que eu nem sinto que eu estou estudando, sabe. Pra mim acaba sendo mais um hobby também, assim, eu gosto bastante. E inclusive foi o ChatGPT que me indicou esse esse podcast, acredita. <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. Ce eu e você tocou no ChatGPT, eu acredito, porque o ChatGPT também já me indicou alguns restaurantes muito bons, que, diga-se de passagem, vale a pena. Agora o ChatGPT também é uma ferramenta que você pode usar pra pra te ajudar, né, a a a reafirmar, aí, a língua, a esse aprendizado.
Uhum. Pois é. Uhum. Sim, sim. É, eu uti eu eu utilizo, né, eu já utiliza utilizava mais, há uns meses há 1 mês e meio atrás, eu utilizava bastante no sentido de tentar, eh, fazer simulações de entrevistas de trabalho, sabe. Eh, sempre que eu me candidatava no LinkedIn pra uma oportunidade, eh, aqui na Holanda, eu pegava a descrição toda na Holanda e mandava para o chat, aí eu fa aí fazia o prompt, né. <chuckles> "Atue como entrevistador, e não sei o que lá", e e
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Aham. <chuckles> "Quem nunca? Quem nunca?". Vou dizer assim, né. Muito bom.
Pois é. Pra poder praticar, né, porque às vezes, eh, e até no português, em um processo seletivo que seja um pouco mais puxado, às vezes a gente fica nervoso, não se expressa tão bem, imagina numa língua que não é a nossa, né, então precisa ter prática. E né.
Uhum. Certeza. Uhum. Interessante isso que você falou, né, que você usava lá, o prompt certo, e falava com com o ChatGPT e fazia essa simulação, né, de um de uma coisa que você estava precisando, ali, no momento, que era alguém, né, que ia fazer as perguntas, de repente, ou as possíveis perguntas, o que que ia acontecer. Uhum.
E e essa Uhum. Uhum. Fazia. Uhum. Hum. Exato. E é tão maravilhoso, né, essa ferramenta. Eu me lembro que quando eu comecei, né, tipo há 4 anos, eu, eh foi, eh, na verdade 5 que eu comecei a estudar, mas 4 que foi mais intenso. Eh, não tinha o ChatGPT, ele é uma ferramenta tão nova, e assim, eu sempre indicaria pra qualquer pessoa que quer aprender, não só o inglês, mas uma outra língua, é uma ferramenta que não tem hoje em dia como se desperdiçar, né.
Uhum. Uhum.

Então, eu me organizo, né, entre entre o trabalho e as obrigações, assim, do dia a dia, eu sempre tenho algum momento nem que seja 1 hora, 1 hora e meia, que eu tiro pra relaxar mesmo, sabe. É tentar me desestressar, então assim, nesses momentos, e eu gosto do de de conteúdos em inglês, então, eu escuto algum podcast, eh, tem um um podcast que se chama Moth, que é tipo mariposa, né, em em em inglês, e é incrível, é um podcast que tem me ajudado muito assim a a aprender mais, sabe, inglês, eh, ele consiste hum.
Uhum. Uhum. Hã. Uhum, e e esse pode esse é isso que eu ia perguntar né, esse podcast é sobre o quê? E ele é alguma tipo, algum podcast de de estudo ou não tem nada a ver? É um tema assim que você gosta e que tem te ajudado bastante?
Uhum. Então, cada episódio é uma tema diferente. Ele é como se fosse um Stand Comedy, mas nem todo episódio é com piada, sabe. E é assim cada cada episódio na verdade tem um tema, e ele é gravado, eh, em em auditórios, em teatros. Então assim são pessoas, eh, comuns, que contam histórias reais, sabe. Eh, aí histórias, eh, histórias da vida, ou ou se o tema por exemplo foi amizade, então tem pelo menos 3 pessoas diferentes, que contam uma história super interessante de amizade, sabe, e tudo em inglês.
Hum. Hum. Uhum. Olha. Uhum. Uhum. Nossa, e realmente é muito bom pra aprender porque são 3 pessoas diferentes, o mesmo tema, então, você vai ter ali 3 versões diferentes, né, e possivelmente as palavras. As palavras que cada um usa, que às vezes você não tem conhecimento e se torna mais comum, né pra quem tá aprendendo um idioma ou pra quem quer realmente acho que se reafirmar que é o seu caso, né, na língua, ganhar mais segurança é muito bom, realmente interessante. E quanto tempo cada episódio?
É. Uhum. Uhum. Hum. Exato. Sim, exato. É muito bom. Olha, cada epi eu não me lembro exatamente, mas eu acho que são uns 30 minutos, eh não é um cada episódio não é tão longo não, sabe? E
Hum, bom. Uhum, e e aí e aí você assiste em que momento do seu dia esse episódio, num transporte, ou você que momento?